Смотри, у меня такая проблема. М, у меня страх не соответствовать общественным ожиданиям. А более конкретно- именно проблемы в семье, я бы сказала. Э, м, а именно вот с отцом, да. У него такие очень большие ожидания ко мне, да. Эм, мне 33 года, но я пока что еще не добилась того успешного успеха. И вот на почве вот этого вопроса у нас очень много конфликтов, э, мне сложно с ним общаться из-за этого и немножко грустно, и хотелось бы выговориться на эту тему.
Понимаю. Да, ты знаешь, э, прежде всего я тебя хочу поддержать, э, я тебя очень хорошо понимаю, потому что, э, отношения девочки с отцом- это всё-таки какие-то должны быть особенные отношения. Эт 1 мужчина в жизни, и его оценка, э, тебя очень влияет, э, на твою самооценку, правда же? А ты не могла бы поделиться и раскрыть тему, э, что он конкретно от тебя ожидает? Вот что ты, как по его мнению, э вот что такое для него успешный успех?
Да. Согласна, да. Мгм. Хорошо, а, давай я тебе объясню по порядку. Ам, я думаю, для него. Тут, <chuckles> ну, на самом деле, мы вот с ним обсуждали эту тему как раз вчера, и немножко сложно, но он, м, чуть-чуть открылся к диалогу, скажем так. Раньше он был более критичным. А, с одной стороны, он ожидает от меня, а, какой-то финансовой стабильности, а, и солидности, то есть прям какая-то солидная такая, э, м, заработ заработок, чтоб был у меня солидный, да. М, с другой стороны.
Мгм. А что в его понимании "солидный"? Извини, что я тя перебила.
Да. А, ой, с ной именно в деньгах, да, сколько это будет, э, я не знаю. Ну, мы мы точно, вот, именно цифры не не обсуждали, но мне кажется, ему было бы приятно, если бы я зарабатывала, ну, хоть 100 000 евро в год, <chuckles> скажем так.
Ух ты! Ух ты! А скажи, а вот ты, а, зависишь от него финансово сейчас?
Да. Нет, но, э, давай скажем так, у меня сейчас переходный период такой, да. Эм, м, нужно тут подметить такой момент, что я, э, творческий человек, но также мне и бизнес нравится, и меня бизнес интересует. Эм, и то есть до до этого у меня была стабиль как раз вот таки стабильная работа.
Так. Та.
Ну, зарплаты ниже, конечно, э, чем ожидание отца, но тоже была зарплата нормальная, скажем так. И, э, ну, я поняла, что я не с не на своем месте. То есть я не смогу развиваться, я не смогу расти. А, я такой человек, который которому нужно быть, э, предпринимателем. То есть, а, я нь я, когда я работаю на кого-то, да, я не чувствую себя на своем месте.
Понимаю.
И Да, хочу хочется развиться на.
Да да, понимаю тебя. Да, а, слушай, но, а ведь это же классно, что ты, э, поняла своё предназначение. Я хочу тебя в этом поддержать, и, э, ведь мы должны идти туда, э, где нам интересно и хорошо, потому что там может быть своё видение, как, э, зарабатываются деньги, может быть, для него это какая-то хорошая должность в компании, но в которой ты чувствуешь рабство. И, х если ты творческий человек, скорее в себе, тебе очень тяжело подчиняться вот этой рутине, к ты должна прийти во столько-то, уйти во столько-то, и, э, а, где, а, нету выражения себя. Да, то есть, э, в офисе очень часто теряется, а, само личность личность человека. И отлично, что ты поняла, что это не твоё.
Конечно, да. Да, абсолютно. Да да, ты права. Знаешь, вот я чувствую, что, а, как будто мне, эм, мне нужно сделать что-то, м, более, как бы сказать, более высокое, более, м, более креативное, но, м, вот и именно есть вопрос строения. Да, вот мне нужно что-то построить как будто. И вот это, м, происходит на самом деле, э, на 2 планах. А, то есть, с одной стороны, творчество- а, я занимаюсь музыкой и фотографией- а с другой стороны, э, м, меня интересует, эм, бизнес, и я вот пыт пытаюсь вот и в твор и в бизнесе что-то построить. Ам, вот и получается, эх, да, переходный период сейчас вот после той последней работы.
Мгм. Слушай, а ты не думала о том, что у тебе можно совместить, э, творчество с бизнесом и зарабатывать, а, как раз, э, на том, что ты умеешь, то есть сделать бизнес из своего творчества?
Конечно, конечно, да. А, на самом деле я пытаюсь это делать с фотографией. Ам, э, я уже в вложила в это очень много и времени, и сил, и денег, и чего хочешь. Ам, скажем, продукт у меня уже готовый, <chuckles> то есть есть портфолио, есть всё, что нужно. Но, эм, так получилось, что у меня уже, э, финансовая подушка закончилась, э, потому что, ну, как бы раньше была одна, э, финансовая подушка, и мне пришлось немножко, м, вот оставить, э, фот фотографию чуть-чуть немножко, чтобы она подождала, э, чтоб подтянуть немножко свои финансовые, м, как сказать, э, ну, св свою финансовую подушку, да. Но я остановилась на том моменте, что, э, нужно находить клиентов, да, то есть в маркетинг. И тут, э, получается, н нужно, м, вкладывать немножко денег в рекламу, э, а также, время тоже, чтоб продвигать там разные видео делать и так далее, разные вот такие штучки, знаешь, чтоб продвигать та вот.
М, поняла. Да. Да, м. И ты, а, деньги брала у отца? Или ты рассчитываешь по-прежнему на себя?
Нет. М, да да-да. Нет, е е на самом деле я не брала денег у отца. Ау, как бы, сынь, я сама как-то вот, э, у меня там есть подработки, туда-сюда. Э, как-то я сама вот, э, держусь на плаву, но ему не очень нравит эта ситуация. Но знаешь, вот такой тут маленький парадокс, та. М, с одной стороны, он хочет, чтоб я, ам, добилась какого-то финансового успеха, но, эм, он также очень сильно хочет, чтоб я добилась, м, успеха в творчестве, а именно в моем первом творчестве, то есть в пении.
Ух ты! Ты ещё и поёшь. <chuckles> Ты очень талантливая.
Да. <chuckles> Да да. Спасибо. <laughs> Ну да, получается вот такая сложная задача, и, э, немножко у нас, м, конфликт. Н н ну, я так поняла, что он не совсем понимает. Вот вчера мы обсуждали, м. Он думает, что мне нужно сначала вот, а, как-то вот пением заняться, а, через пение зарабатывать деньги, выходить на сцену и так далее, и потом уже как-то, ам, заниматься своими, э, другими бизнес-идеями, да. А у меня наоборот приоритет стоит. А мне нужно сначала какой-то бизнес развить, чтобы, а, шел финансовый поток, чтобы была финансовая стабильность, а потом уже больше можно больше сфокусироваться на творчестве.
Я тебя поняла, и я тебя хочу поддержать, ты очень большая молодец. Вот. Но у меня, знаешь, к тебе такой вопрос, э, наводящий. Э, я всё время вот слушаю тебя, я слышу, что ты
Да.
Вот у него такие ожидания, вот он хочет, вот он хочет. Но ты сказала, что тебе уже 33 года, ты взрослый человек, ты не зависишь от него финансово. И такое ощущение создалось, что ты не сепарировалась от родителей, от отца в частности. Ну вот, э
Ну, з с да, знаешь, эм, на самом деле у нас очень близкие отношения. Ам, можно сказать, что он близкий друг. Я не могу сказать, что он лучший друг, <chuckles> потому что, ну, не не буду ему всё рассказывать, да. Но всё-таки он очень важный человек в моей жизни, и его мнение, м, а, для меня, конечно, э, имеет большую большую ценность. Но даже, знаешь, я бы сказала, что, ам, наша коммуникация немножко испортилась в последнее время. М. Вот на почве того, что у меня вот такой переходный период, он не совсем понимает, что я делаю, он переживает за меня, а, что-то там критикует, он сам не понимает, что, э, он критикует, <chuckles> не понимает, чем я занимаюсь. Ам, вот. И скорее всего, вот, эм, мне обидно, что нам немножко сложно общаться, и просто хотелось н найти какое-то какое-то равновесие в нашем общении.
Мгм. А как ты думаешь, м, если бы ты сказала ему: "Дорогой папа, ты знаешь, что ты ме ты для меня очень важен, и мне твои советы важны, но ты знаешь, щас я давай сконцентрируюсь на том плане, который тебе наметила, и поделюсь с тобой какими-то своими уже результатами". И не рассказывай ему процесс, потому что этот процесс, э, как я вижу, он тебя расстраивает и его расстраивает. И, а, возможно, тебе стоит ограничить, а, посвящение твоего отца вот именно, а, в такие вот нюансы, которые он может даже не понимать, потому что он человек другой эпохи, другой закалки. И, э, скорее всего, что ты скажешь: "Пап, всё будет хорошо". И перевести тему, и разговаривать там, а, я не знаю, о чём-то другом, но эту тему сделать немножко табу на какое-то время. А потом ты уже можешь похвастаться и сказать: "Папа, у меня там получилось, вот как раз хотела тебе похвастаться". Как тебе такой вариант?
Дам. Да-да. Мгм. Да, ты действительно права. Как бы действительно у нас, а, разница в том, как мы думаем, что что-то нужно сделать. И если я ему скажу, какие у меня планы, то он будет настаивать на том, чтобы я это делала как-то вот его методами. И действительно, я пытаюсь, эм, м, не говорить об этом. То есть, как я буду что-то делать. И да, действительно, очень хороший совет- а, делиться с ним, эм, когда что-то получается, э, и ему будет спокойнее. И, наверное, вот открыть диалог, объяснить ему конкретно, ам, куда я стремлюсь, ам, какой у меня план. Думаю, ему будет спокойнее.
Да. Да, стопроцентно и тебе будет спокойнее, потому что ты не будешь чувствовать себя непонятой. То есть, а, как говорится, не оценивают работу по процессу, оценивают по результату.
Да, абсолютно. Ты права на 100 %. А, я записываю это себе и даже папе скажу. Спасибо тебе большое за твои советы, было очень приятно с тобой с тобой это всё обсудить.
Пожалуйста. Обращайся.